Talagang andiyan yun, ah, I mean, ah, ginawa yun para talaga sa entertainment, 'di ba? Eh, okey din naman, hindi lang naman siya pang-entertainment, eh, ah, ano ba 'to, ah, informative din naman sila, eh, 'wag 'wag ka nga lang mapupunta sa fake news, 'di ba? <chuckles> Ah, 'tsaka oo nga tama din yung sinabi mo, I agree din ako dun sa nag-ano mahalaga sa paghahanap ng impormasyon, lalo na sa mga, ah, gawain sa trabaho. Ako i ito rin ang ginagawa ko talaga halimbawa na lang, eh, meron ako a akong hindi magawa sa trabaho ganon, kasi ako'y, isa akong programmer, ah <chuckles> oo.
Oo. Totoo, totoo. Mm. Oo. Totoo, totoo 'yan. Mm, totoo naman. Oo. Oo. Oo. Ay, kaano tayo. Sige, sige. <laughs>
Oo, ay, ayun, ay pagka talagang meron kong akong hindi alam, eh, ang daming resources, ah, online, 'di ba, para, ah, ayun matulungan. Hmm, tama, tama.
Oo. Mm. Sobrang lawak na. Mm.
Ah, eto kaya anong mga gadgets o applications ang lagi mong ginagamit at bakit?
Ayun. Sa'kin, TikTok.
Hmm, TikTok.
Gadget? Cellphone, cellphone lang, eh, sa laptop hindi naman ako totally, kasi cellphone lang. So, pa laptop, kasi sa'kin trabaho oo so kadalasan maano, mahanap ako ng mga kaibigan ko sa TikTok, yun lang. Wala kasi hindi ako, oo, hindi ako masyadong ano, ah, ma-Facebook. Siguro yung Facebook ko Messenger lang yung ginagamit ko dun as a komunikasyon sa mga kaibigan, kaeskuwela, katrabaho, pamilya. Ayun, yun lang yun, yung ano niya, gamit niya sa'kin pero sa TikTok ako more on entertainment ayun. Yung yun sa'kin.
Mm. Mm. Aha, okey. Mm. Oo. <chuckles> Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Ayun, ah, oo. Ay, ayun, ayos din naman na naibahagi mo kasi parang wala rin akong masyadong alam na o kakilala na sa TikTok talaga. Ah, <clicks tongue> ano ma madalas ano, eh, Facebook talaga yun sa mga kakilala ko, Twitter ganyan. Ah, pero kung sasagutin ko naman yung tanong, eh, pareho lang din, halos parehas lang naman. Ah, kung tutusin halos pareho lang naman sa lahat eh, 'di ba? Ah, unang-una, siyempre, andiyan yung cellphone natin, smartphones, ah, kasi halos lahat nga nandito na merong chat, merong email, ah, pati banking, 'di ba, nandito na rin. Ah, 'tsaka kagaya na sinabi mo ay social media diyan talaga. Ah, minsan mas convenient parang pang mag-ano Facebook sa cellphone, 'di ba, kaysa sa ano, ah, sa computers ganon. Ah, ayun, um, pero siyempre, ah, dahil nga dito sa ano, ah, trabaho ko nabanggit ko IT ako, eh, nandiyan pa rin yung laptop kasi 'yan din naman ang pangunahing gamit ko sa trabaho ganon, um.
Oo. Oo. Oo, hmm. Oo. Totoo, totoo. Oo. Totoo. Mm. Meron, oo. Mm. Totoo, sa laptop. Mm. Oo, oo. Totoo. Mm.

May oo. Meron siyang, tulad sa bata. Example ko na lang sa bata. Paggamit ng teknolohiya ng mga bata. Sumosobra, oo. Tapos bukod dun lumalagpas sila kung saan lang dapat sila sa parte ng teknolohiya, kunwari nanonood, may nap may napupuntahan pa silang hindi naman dapat pambata, alam mo yun? So, kailangan merong may limita yung, ah, kung kung tutuusin dapat nilalagyan nila ng ano eh, ng limitasyon, kunya kunyari may age na dapat dito lang 'to at hindi sila pwedeng lumagpas doon, ayun. Siguro yun yung para sa'kin, mm.
Mm. Mm, hmm. Oo. Mm. Oo. Oo. Ah, oo. Tama, tama. Mm. Oo. Oo. Tama. Tama naman yun. Ah, siguro para sa'kin naman eh talagang magkaroon ng, ah, disiplina. Ah, halimbawa na lang tamang oras ng paggamit ng mga, ah, cellphone, ganiyan, ng mga social media, 'di ba? Um, tsaka siguro yung magturo na rin ng digital literacy, lalong-lalo na sa mga medyo may edad na, 'di ba? At saka siyempre sa kabataan na din, eh, para naman, ah, alam nila kung paano ba gamitin nang tama yung mga teknolohiya natin, 'di ba? Um, tsaka siguro isa pa eh paigtingin yung mga cybersecurity na yan, ah, yung mga awareness, ah, laban sa scam, ah, laban sa pangunguha ng mga personal na impormasyon, 'di ba? Eh, siguro okey na mas okey na magkaroon ng mga campaigns o kaya ng mga, ah, videos, ah, tu patungkol naman sa ganun.
Mm. Mm. Totoo. Mm. Totoo, totoo. Totoo. Mm. Totoo. Mm. Ikaw naman. Tama rin. Mm. Oo, isa pa yun, oo. Impormasyon. Mm. Totoo. Oo. Totoo. Tama naman siya. Hmm.
Oo, sige ah. Maraming salamat dito sa oras mo. Ah ma ma ako'y natuwa, ah, sa mga shinare mo na impormasyon, ah, tungkol dito sa paksa natin. Oo, ah, maraming sala oo, salamat. Magandang hapon.
Ayun, maraming salamat din. Okey. Mm. Maraming salamat, natuwa din ako. Oo. Magandang hapon. Salamat.

Mm. Totoo, totoo 'yan.
Mm. Ayun naman, ah, i
Ganun din. Halos ganun din 'yung ginagamit namin, Teams. Oo.
Hmm, mm. O, eh, ah, wala gan ganun naman talaga 'yung sa tingin ko dito sa field natin, ah, parang dalawa lang 'yan, eithel either Google or Microsoft 'no.
Mm. Mm, totoo.
<laughs> Ah, eto matanong kita ulit. May mga pagkakataon ba na naiipit ka o nahihirapan dahil sa teknolohiya?
Meron.
Mhm.
Meron akong ano, tulad ng, kadalasan kasi ibabase ko siya sa ano, anong tawag dito, hindi sa paggamit ng teknolohiya, eh. Kasi sa pa pagdating sa pag-aaral, sakin, ah, base sa'kin sa ngayon, ah. Kasi noon mas mahirap, oo mas sabihin nating mas mahirap noon kasi hindi hindi naman totally-ng malawak 'yung teknolohiya noon, eh. So sa nga sa ngayon malawak siya, so mas mabilis nilang 'yung access ba, mas mabilis. Tapos, sa'kin kasi gusto ko pag-aralan muna siya bago ko siya gamitin, mm. Tulad ng 'yun nga kasi nga gumagawa ng system ganito, 'di ba kasi ang bilis parang, "Ano 'to?" Sabi kong ganon, "May pinag-isipan ba 'to? Parang hindi." Oo ganon. Gusto ko kasi pinag-aaralan ko muna kung paano 'yung flow nun, 'yun 'yung sakin, mm. Pagdating sa tekno teknolohiya 'tas 'yung mga system-system, ganun.
Mm. Mhm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. <laughs> Oo. Oo. Ah, okey. Okey, ah 'yun. Mm. Hmm, okey, okey. Ah, sang-ayon din naman ako sa sinabi mo na 'yan. Pero kung ako naman ang sasagutin sasagot dun sa tanong eh, oo may pagkakataon din na nahihira nahihirapan, lalong-lalo na kapagka mabagal 'yung internet, <sniffs> ah, 'di ba. Ah, e eto 'yung isa kong dati kong pinagtatrabahuhan, eh, ah, usually talagang remote, ano nagre remote connection kami. Eh pagdating talaga ng mabagal na internet, eh, ang bagal din ng galaw namin, hindi kami talaga makapagtrabaho nang maayos, ganun. Eh, sa tingin ko ganun, ah, sa ganoong a aspeto, eh, na nalilimitahan 'yung potensyal na namin na gawin 'yung trabaho namin 'di ba. <sniffs> Um, 'tsaka siyempre minsan nahihirapan kapag may bagong update o kaya may bagong software na kailangan pag-aralan, ganyan, eh
Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, totoo. Oo, totoo, totoo.